Hai, hai hai, iya, haluw.
Halo, iya. Iya selamat pagi, apa kabar?
Mmm, selamat pagi juga dan kabarnya baik, sehat, dan semangat. Ya, kamu sendiri?
Oke, wah mantap nih, saya juga kabarnya baik, sehat, dan semangat juga! Gitu.
Mhm. Uwaw waw waw. Oke, gitu.
Mhm, nah kita ngobrolin apa nih? Biar makin semangat, gitu.
Oke. Ngobrolin apa ya, mungkin tentang uang kali ya. Uang uang uang, gitu, iya.
Wah, langsung ijo nih mata saya nih. Uwah. <chuckles>
Iya, eee, leb mungkin, apa ya, mmm, ah aku, aku sih sebenarnya belum punya anak gitu, maksudnya masih bujang gitu, tapi pengen ngobrolin lah, pengin apa ya, mendapatkan juga kayak, eee, kacamata dari orang atau opini dari orang gitu. Tentang cara ngajarin anak gitu buat, eee, kenal untuk uang itu sendiri gimana gitu kan.
Gimana gimana? Mmm. Oke. Mmm, iya. Iya oke oke.
Mmm, ah, gimana kamu kamu oke nggak gitu, apakah kamu sendiri sudah, apa bersuami apa be belum gitu, atau sudah menikah?
Oke. Oke, nah kebetulan saya juga masih single gitu cuman, saya iya banyak anak-anak, eee, di sekitar saya ini yang, eee, dekat dengan saya gitu, jadi mungkin saya bisa nih sedikit sedikit gitu.
Oh. Iya. <chuckles> Oke oke oke. Ya udah, kita ngobrolin tentang itu tadi ya. Nah mulai dari kamu aja deh, gitu. Gimana sih ngajarin gitu, anak gitu biar ya mengenal tentang uang gitu, atau mengajarkan anak tentang uang itu caranya gimana gitu, kalau dari kamu gitu.
Oke. Yap. Gimana nih? Oke, yah ya pertama gitu ya, kita ses harus, eee, ngajarin tuh sesuai dengan umurnya, gitu kan. iya dong, pasti dong, nggak bisa nih kita ngajarin anak yang dah besar, eee, dengan materi anak-anak yang masih kecil begitu pula sebaliknya.
Hmm. Oke. Hmm. Iya, mungkin bukan lebih tepatnya kalau anak kecil yang belum bisa diajarkan itum mengenalkan ya berarti ya, bukan mengajarkan ya, heeh, ini uang get
Betul, mengenalkan konsep uang dulu, gitu kan. Hmm hmm kadang juga, eee, apa namanya, kita bisa masuk dari cara dia bermain. Bisa dengan misal, dia main sepeda-sepedaan gitu ya, kita jadi kayak e pom bensin gitu dia harus, ah, e kayak pura pura isi bensin terus beli pakai uangan mainan gitu kan. Kita bisa nih, masuk sedikit sedikit gitu kayak, kalau kamu mau sesuatu pakai uang ya, ini, e ceritanya uang kamu gitu, itu kan bisa.
Tul <clicks tongue> oke. Oh, ya. Mmm. Oh. Oh ya ya. Oh ya. Betul. Mmm, uang itu apa, gitu.

Nah, itu cara ngasih taunya biar dia bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan gimana, ya, Mas, kira-kira, ya?
Mhm mhm. Oh, iya, ya, bisa dimulai dengan contoh-contoh sederhana, ya, yang dekat dengan kehidupan kita, eh, ya, kehidupan kita atau kehidupan anak itu sendiri gitu misal, kita bisa bilang bahwa makanan, baju gitu, rumah adalah kebutuhan, eee, yang apa, ya, eee, penting gitu. Karena tanpa itu kita mungkin bisa sakit atau tidak nyaman gitu, sedangkan mainan mainan baru, permen itu termasuk keinginan gitu, loh, boleh dimiliki tapi tidak wajib atau bisa ditunda gitu-gitu, kan.
Ke anak kecil gitu. Mhm. Heeh. Mhm. Iya. Iya, sih. Tapi apakah anak kecil bisa menerima konsep itu?
Eee, ya, kan, namanya untuk apa, ya, belajar, ya, Mbak, yah gitu, kan. Ya, kita, mmm, mengenalkan betul, satu-satu tapi nanti sebenarnya bisa gitu, selalu dikawal aja terus dikasih pengertian terus gitu loh ketika mungkin dia menangis, mmm, butuh itut pasti tahu, iya. <chuckles>
Heeh. Harus pelan-pelan, sabar, gitu, ya, berarti, ya? Iya, sih. Oh, iya. Pas minta sesuatu gitu ya. Heeh heeh heeh. Iya, sih bener bener bener bener bener. <chuckles> Ya, gimana kita sebagai orang tua yang lebih pinter aja, sih, buat ngasih tau ke anak yang lebih kecil gitu. Mhm, karena, kan, apa, ya, s eee, menurut aku ngajarin uang sedini mungkin itu berguna untuk kedepannya, biar dia gak boros dan segala macamnya gitu, kan.
<chuckles> Iya. Betul. Iya. Itu, ya. Mmm, betul. Betul, iya. Ya, terimakasih, ya, Mbak, ya.

Eee, mungkin dengan memberi, eee, celengan sih yang paling yang paling, apa ya, paling dasar, gitu ya. Karena itu celengan tuh artinya juga untuk menabung kan, gitu. Jadi bisalah ngajakin anak tuh menabung gitu, secara rutin gitu, dari uang saku mereka, gitu. Dan, misalnya nih, setiap kali mereka dapat uang jajan, atau ya sedikit-sedikit ajarkan untuk menyisihkan sebagian kecil ke dalam celengan gitu, sebelum dibelanjakan. Jadi, eee, mmm, harapannya itu membentuk kebiasakan kebiasakan kebiasaan baik sejak dini, gitu kan.
Betul. Mhm. Iya. Kebiasaan, heeh. Betul sekali, iya iya iya, bener bener. Tapi, eee, juga bisa juga ini loh, Mas, lewat cara-cara di sekolahan gitu loh, kayak
Mhm. Mhm. Oh, oke. Ka uang kas, gitu. Itu juga menabung, loh.
Kan sekarang banyak Iya, dan aku dulu waktu kecil tuh, ini loh Mas, di sekolah ada buku tabungan kecil, gitu loh.
Oh, iya iya. Itu mah buku tabungan, iya, betul.
Heeh, nabungnya ke guru tapi.
Betul. Iya, tapi sebenarnya itu memang, apa ya, tabungan <chuckles> orang tua, tapi biar anaknya belajar, iya sih, betul.
Mhm, terus <laughs> Iya, kan? Biar belajar, kan? Jadi, kayak kerjasama antara orang tua dan guru, gitu kan? Eee, kadang juga dulu, sama orang tua aku emang sengaja kayak dikasih uang lebih di awal minggu, gitu. Eee, misal nih, 10.000 gitu, dibilang, "Ini untuk 1 minggu, plus untuk nabung ya, kamu sisihin sendiri," gitu. Itu kan kayak, secara nggak langsung ngajarin kita tanggung jawab, dan konsekuensi juga, kan? Karena, misal ki eee, saya habisin di hari Senin aja, nanti hari Selasa sampai, eee, Jumatnya, saya nggak nggak bisa jajan, nggak bisa nabung juga, gitu. Jadi mungkin bisa dengan cara-cara seperti itu. Iya, gimana?
Mhm. <tsk> Iya. Iya iya. Iya. Iya iya. Mhm. Iya. Mhm, iya, sih. Tapi Iya, tapi jujur itu kayak memang sih, aku dulu juga ada gitu, tapi kurang efektif, gitu loh. Karena iya, cuman ya mungkin beberapa beberapa efektif, tapi beberapa juga nggak efektif. Karena, eee, apa, itu juga kayak jangan dilepas tanggung jawab gitu, tetep tetep di apa ya, tetep di monitoring, tetep dikawal, gitu loh. Karena dulu itu yang memang dilepas banget, dan, eee, sebetulnya baik sih baik, niatnya baik, cuman kan tetap harus ada pengawasan, gitu ya, Mbak.
Oh, iya? Kenapa? Iya. Oke. Mhm.

Apa itu?
Bukit dong, aduh ak nggak bisa deh, nggak bisa nih. <chuckles> Iya, kayak gitu. Enggak ah, udah. <chuckles>
Oh, iya. Ulangi ulangi. <laughs> Iya iya iya, tahu, bercanda. Memang jadi bukit, gitu.
Mhm. Iya. Iya, dan apa ya, menurut aku, eee, ngajarin konsep uang ke anak itu tuh, bisa dimulai dari sedini mungkin gitu ya, ketika
Mhm. Iya iya, ya itu tadi, kayak mungkin permainan atau aktivitas seperti bermain toko-tokoan gitu kan. Terus, ya kayak, ya itu juga kayak memberi mereka tanggung jawab ya, buat, eee, mengatur uang kecil gitu, bisa memahami juga tentang nilai uang gitu loh.
Betul. Bener, bener banget. Betul. Heeh, tapi juga menurut aku jangan sedini-sedini mungkin juga gitu, maksudnya, eee, bisa di
Sedini tuh seberapa dulu, kita harus menyamakan konsep.
Nah, yap, betul. Kalau menurut aku, kita baru bisa mengenalkan konsep uang ke anak itu ketika dia udah, eee, paham kalau diajak berbicara gitu ya. Kalau sekitaran umur 3 s 3 tahunan lah, mungkin baru bisa kita mulai. Soalnya kalau masih terlalu kecil gitu, misal kayak umur 1,5 2 tahun, yang dia ngomong aja belum belum terlalu lancar, kita ajak komunikasi belum terlalu jelas, gitu kan, terus kita kenalin ke konsep uang ya ya gak masuk gitu kan. Jadinya malah bingung gitu. Itu menurut saya. Mhm.
Mhm. Oke. Mhm. Oke. Heeh. Mhm. Iya iya iya. Oke, bisa masuk akal, bisa diterima gitu, oke.
Heeh, nah kalau menurut kamu emang, eee, sedini mungkin itu umur berapa Mas, baiknya?
Sedini mungkin itu ah, 4 lah, 4 tahun lah, 4 tahun itu udah sedini banget gitu. Kalau di bawah itu masih 3 gitu, kayak, itu, ya bisa dibilang masih dini banget gitu, kalau udah mateng itu 4 lah sampai 6 tahun itu udah pas.
Yap. Iya. Bisa bisa, betul. Tapi, eee, udah pernah nyobain kok, eee, aku nerapin ke umur 3 tahun. Tapi kan kemampuan anak beda-beda ya, maksudku, eee, dalam anak tetangga. <chuckles> Iya, dalam kasus ini anak tetangga aku itu emang pinter banget gitu, dia udah lancar ngomong, diajak, eee, main apapun udah jelas, disuruh-suruh udah bisa, gitu kan. Iya.
Ya. Oh. Iya iya, oh, anak siapa? Oke, iya iya. Mhm. Mmm. Iya iya iya, memang sih. Wah, disuruh beli rokok gitu, atau beli, eee, sabun?
Nggak dong. Eee, iya, terus akhirnya dia dicoba untuk kayak gitu, dikasih tulisan, terus dia dikasih uang, kayak, "Ini tolong ke toko itu ya, beliin, eee, ye tulisan ini buat mama." Gitu katanya. Terus dia jalan ke warung sendiri bawa uang ngasih tulisan, dan dia bisa gitu loh. Berarti kan mhm, kita juga bisa menyesuaikan umur anaknya juga dan lihat potensinya gitu kan.
Mmm. Oh, keren juga, iya sih. Mhm mhm mhm. Wow. Iya, ya. Iya iya sih, betul betul betul, keren keren keren.